हाँ, बिल्कुल, एक बार अ, ऐसा हुआ कि हमने एक छोटा-सा ट्रिप बनाया था, फॉल अ, के जो उम, तो अ, छुट्टियों में, और स्कूल में मैंने सोचा कि शायद मिल जाएगा। मगर ऐसे हुआ कि तब अ, बहुत स बहुत एक महत्वपूर्ण एक अम, फंक्शन था, स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि, "आप नहीं जा सकते। आप अम, हम अगर अ, ऐसे ही होते, तो दे देते। मगर ये भी बहुत ही अ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ, सब सब टीचर्स को रहना अ उम, रहना ही पड़ेगा।" तो ऐसा हुआ कि वो कह रहे थे कि, "ठीक है, हम इसको कैंसल कर देते हैं, कोई नहीं जाएगा। सब बाद में जाएँगे।" तो बच्चे बहुत अ, मने वो <chuckles> अ, स सब थोड़े मायूस हो गए थे, कि, "नहीं, जा रहे हैं।" तो मैंने सोचा कि "ठीक है। मुझे अ, मेरे लिए काम बहुत ही अम, इम्पॉर्टेंट है, मगर बच्चों को भी अ, जाना ज़रूरी है।" तो मैंने कहा कि अ, हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि उम, जैसे कभी अ, बहुत बार होता है ना कि म मम्मी और बच्चे जाते हैं, मगर, कहीं अगर जाना तो चाहते हैं। तो मैंने कहा कि, "ऐ इस बार आप एक काम करिए, आप तीनों चले जाइए।" जैसे 2 बच्चे हैं मेरे, और मेरे पति। "आप तीनों जाइए, घूम घूम कर आइए, और मैं घर में अकेली रहूँगी और मैं अपना काम करूँगी।" तो तो वो गए थे, मगर हाँ, बड़ा हुँ, हुँ, थोड़ा घर में थोड़ा-सा माहौल थोड़ा बिगड़ गया। जैसे अम, अ, सासु माँ हैं और वो कह रहे थे कि, "क्या आपका काम इतना बड़ा है कि आप नहीं जा रहे हो और वो लोग" तो अ, थोड़ा-सा सुनना पड़ा, मगर हम लोग दोनों ने सोचा कि, सुन लेते हैं, मगर अब, हाँ, अपना काम कर लेते हैं।
ठीक है। हाँ जी। जी। जी। ये तो होता है। जी। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> जी। बहुत बढ़िया। ये तो काफ़ी अच्छा है। हुँ। हाँ। <chuckles> हाँ जी। बिल्कुल, ये तो है कि कहीं न कहीं, परिवार वाले तो, देखिए, होते हैं। थोड़ा-सा नोक-झोंक तो थोड़ी चलती रहती है, लेकिन काम को प्राथमिकता देना बहुत सही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने काम को इतनी अ, इज़्ज़त देती हैं, इतना सम्मान देती हैं, और देखिए, ये होता है ना, जब हम उसके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तभी कहीं न कहीं, हम उसमें लगन से काम कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि घर, काम घर, काम, परिवार, बच्चे, इनके चक्करों में फँसकर कभी ऐसा लगता हो कि नहीं, थोड़ा खुद के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद के शरीर पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो महिलाएँ होती हैं, वो काम करते-करते और परिवार का ध्यान रखते-रखते ना, खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखने के लिए क्या करती हैं? क्या आपको लगता है कि ब्रेक लेना ज़रूरी है? जैसे कभी दोस्तों के साथ चले जाना, कभी घूमना-फिरना, अकेले चाय पी लेना, क्या करती हैं आप? क्या तरीके रहते हैं आपके?